เออ ใช่ จริง ๆ การที่เราคุยกันเนี่ย มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้ใจเราเย็นลงได้ แต่ต้องคุยแบบเย็น ๆ นะ อย่าเอาไฟกับไฟ ไฟกับน้ำมันมาใส่กัน มันยิ่งจะโหมขึ้นไปเรื่อย ๆ
ค่ะ อืม อืม อือ อืม ก็ต้องเป็นวิธี ถ้าคุยกันแบบเย็น ๆ นั้นก็เป็นวิธีที่แบบว่า เราต้องใจเย็นก่อน ถูกไหมคะ? เราต้องหาอะไร ทำเพื่อให้ความรู้สึกของเรามันค่อย ๆ อ่า ค่อย ๆ ออกมา ระบายออกมา ก่อน อืม
อืม ใช่ครับ ถูก ต้อง จัดการกับตัวเองก่อน อา ใช่ ถ้าเรา ใช่ครับ ถ้าเราจัดการความรู้สึก ของตัวเราเองได้แล้ว เราก็จะสามารถมอบสิ่งที่ ดีให้กับคนที่เขาคุยกับเราอะได้ เพราะว่า ณ ตอนนั้นคือ
แล้วก็ ค่อยมาคุย เนาะ ค่ะ ค่ะ
เรา เขาเรียกว่า มันเกิดการไตร่ตรองขึ้นมาแล้วอะครับ อืม มันก็จะ อา ใช่ ดีมาก เลยครับ วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกัน อืม จริง ๆ ความรู้สึกแย่ ๆ มันมีได้ตลอด แต่การที่ได้มาแชร์แบบเนี้ย คือมันเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ
ค่ะ มันไม่ใช่ใช้ อารมณ์แล้ว เนาะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วการที่เรารู้จักตัวเองอะเนาะว่า เออ เรากำลังรู้ อ...สึกอะไรอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้วยฮอร์โมนเราก็ตาม หรือว่าด้วย อารมณ์ เราก็ตาม แต่เราหาวิธีที่จะจัดการ อารมณ์ ตัวเองให้เย็นลงได้ แล้วก็ ค่อยหัน หน้ามา คุยกัน มันก็ ก็ดีนะคะ สถานการณ์ก็จะดีขึ้น แต่เรา ต้องรู้จัก อ่า วิธีตัวเอง รู้จักตัวเองเนาะ
ครับ อะฮะ ครับ ครับ อืม อะฮะ ใช่ ใช่ ถูกต้อง ใช่ ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ ไว้เจอกันใหม่เนาะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากเลย นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน ค่ะ
ครับ ขอบคุณเช่นกัน ครับ ครับผม เปิดคาเฟเลยนะ
อือ ได้เลย <chuckles> สวัสดีค่ะ
โอเค สวัสดีครับ